ค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ ค่ะ
อา สวัสดี ค่ะ ยังไงบ้างค่ะ ทางนั้น ค่ะ?
วันนี้ โอ้ วันนี้ทางนี้ ก็ประเทศ ประเทศกรุงเทพเนาะ ก็ ซ เอ่อ เป็น ใช่ ปา เช้าวันอังคาร ไม่ เป็นวันอังคารแล้วแหละ ก็คือตอนเย็น ก็วันนี้ก็ปรับตัวได้ค่ะ เพราะว่าเมื่อวานวันจันทร์ ก็เอื่อย ๆ ไม่อยากไปทำงาน
อือฮึ ประเทศกรุงเทพ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อื้อฮือ ค่ะ
อืม แล้วก็อากาศก็ร้อน แต่โชคดีที่ฝนไม่ตก
เออ ค่ะ แต่วันนี้ก็ ฝนตกไหมคะ?
ก็เลย ไม่ตก ค่ะ
ไม่ตกเลยใช่ไหม? อืม ค่ะ
ใช่ แต่ก็ เออ มันได้นอนเยอะ เพราะว่ากลับมานอน recharge แบต ตอน วันจันทร์เรียบร้อยค่ะ ทางนั้นเป็นไงบ้างคะ?
อืม ค่ะ ดีจังเลยค่ะได้พัก เออ พอดี พอดี อยู่ต่างประเทศ อะค่ะ ก็เลยอากาศก็เลยจะ คือ ตอนนี้เริ่มร้อนแล้ว ตามประเทศไทยไปค่ะ ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ หน้า หน้าฝนแล้วเนาะ เออ แต่ว่าของที่นี่เป็นหน้าร้อนค่ะ แล้วก็เพิ่งจะแบบ 30 33 เอง เดี๋ยวจะขึ้นไปสูง สี่สิบสาม เลยเดือนหน้า
<chuckles> อืม ค่ะ อืม จ้ะ ใช่ อือ โอ้โฮ แรงมาก
อืม อือ ค่อย ๆ ไป ใช่ค่ะ ใช่ ร้อนนะ
เตรียมพัดลม เตรียมพัดลมไว้เลย

เออ คุณก็อยู่ได้แค่นั้นน่ะ แต่ถ้า เอ๊ะ มันไม่ได้เหมือนตอนอยู่มหาลัยที่ว่า เฮ้ย คุณเรียนมาก เรียน เรียนตั้งใจ เรียนได้เกรดดี คุณ คุณได้ตามนั้น
จริง ไปต่อไม่ได้ อือ ค่ะ อืม ใช่ ๆ ใช่
เออ คือเรารู้สึก โลก โลกก่อนการทำงาน มัน มันกลม ๆ มันเทา ๆ ออกไปทางมืดด้วย ซ้ำ
โหดร้าย อา มันโหดร้ายมาก ขึ้นค่ะ ค่ะ ใช่ มัน เราว่า เราต้อง พอมันเป็นถึง สู่การทำงาน มันต้องแบบมีคาแฮก มาค่ะ มีค่าใช้จ่ายอะ มีการที่เราต้องรับผิดชอบตัวเองแล้ว ที เนี้ยมันเหมือนแบบจะไม่ทำไม่ได้ คือตอนนู้น ไปไม่ไปไปโรงเรียน ไม่ มา ไม่เป็นไร ใช่ แต่ตอนเนี้ยคือ ฉันไม่ชอบที่นี่เลย แต่ฉันต้องทำ เพราะว่าฉันก็ต้องหาเงินน่ะ ไปส่งนู่น ส่งนี่ มันก็ เออ มันไม่สามารถปฏิเสธได้ อะไรอย่างเงี้ย มันก็เหมือนการเติบโตอย่างหนึ่ง ต้องยอมรับ
อือ จ้ะ ใช่ ถูก มันมีราคาที่ต้องจ่าย อา ใช่ ก็ เหมือนเรา เราต้องยืนด้วย ขาเรา แล้วไง
ใช่ ก็ต้องยอมรับ แล้วก็สู้ไปค่ะ เออ มันก็จะ เนาะ ไปได้อีกแบบหนึ่งค่ะ ใช่ เพราะอย่าง เรา เราทำที่ประเทศไทยมา 8 ปีอะค่ะ แล้วก็ อยู่ใน จุดที่เอา ออกจากคอมฟอร์ตโซนอีก ก็คือมาอเมริกาเนาะ เออ ก็เป็นการเติบโตครั้ง เราว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดล่ะ เป็นการตัดสินใจยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลย
อือ ๆ ๆ ค่ะ ก็ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อือฮึ อืม อา จริง มันคือการแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแหละ
อืม ที่ ที่มาแบบ ต่าง ประเทศ ใช่ ๆ เพราะเรา จริง ๆ เราไม่คิด
มันไม่ใช่แค่เดินไปหออะ มันคือการข้าม ทวีป
เออ ใช่ ๆ แล้วคือ จริง ๆ ไม่ได้คิดเลยว่า ชีวิตเนี้ยฉันจะต้องมาอยู่ที่นี่ แล้วการเป็นแบบเติบโตขั้นสุด คือ แต่งงานไปอีก มีลูก มีสามี อยู่ ที่นี่มา 8 ปี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือกลายเป็นแบบก็ไม่ได้คิดเลย ค่ะ ไม่ได้คิดเลยว่าจะมาขนาดนี้ค่ะ คิดแค่ว่าจะมาปริญญาโท แล้วก็กลับไปหางานทำ กลับไปทำงานที่เดิม ไรเงี้ย อืม ก็เหมือน เหมือน เขาเรียกไร เป้าหมายมันก็เปลี่ยนไป แต่ก็ ก็ยังดีใจที่ยังเลือกทางนี้นะคะ เราก็ยังโอเค เออ รู้สึกว่า ใช่
อือ อือ ๆ ๆ ๆ อือฮึ เก่งมากแล้วค่ะตอนเนี้ย อือ ๆ ๆ ๆ อือฮึ ใช่ อือ ๆ ๆ อือ ก็ถ้า มอง มองแบบในแง่หนึ่ง ก็ดวงมันมาทางเนี้ย เราก็ต้องไปทางนี้แหละ
ใช่ ว่าเรารู้สึกว่า เออ ไม่ใช่ว่าจบปริญญาโทไป คุณหางานทำได้ไง
อือ

ก็ ก็รู้สึกว่า คือถ้าถามจากหัวใจเลยนะ ก็คือจากประเทศกรุงเทพไปอยู่หออะ มันทำให้ชีวิ เรารู้สึกว่าคุณภาพชีวิตเราดีในแง่ รถไม่ติด
เออ อืม ใช่ มันใกล้ มหาลัยใช่ไหม? อา ค่ะ
เพราะว่ามัน เราเรียน ใกล้ มหาลัย แต่ว่า แต่พอ พอหลังจากนั้นกลับมาอะ เราก็แบบ หมายถึงพอกลับ มา เรียนจบ พอมาใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี้ยค่ะ กลับบ้าน
ค่ะ
เรารู้สึกว่า เราคิดถึงช่วงเวลาอยู่หอ เพราะว่ารถมันไม่ติดจริง ๆ
อืม ใช่ ใช่ คือมันอยู่หอติดกันไปแล้ว แล้วมันอยู่คนเดียวด้วยเนาะ แล้วกลับมาอยู่บ้านมันก็เหมือนแบบ ต้องกลับมาอยู่กับผู้คนอีก อะไรอย่างเงี้ย มันก็ความรู้สึกต่างกัน
อืม ใช่ ค่ะ อืม

ก็เรารู้สึกว่าตั้งแต่ อ่า ผ่านมาจนเข้าวัยกลางคน แล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีทั้ง ทั้งดีและร้าย แล้วเราเชื่อว่าอนาคตอะ
ค่ะ
มัน มันคงจะโหดร้ายขึ้นเรื่อย ๆ แหละ คือหมายถึงว่า ความ middle age มันจะแบบมีเยอะขึ้นเรื่อย ๆ ตามวัย เพราะนั้นเรา เรา เราเชื่อว่า เราไม่อยาก เปลี่ยนแปลง อะไร เพราะว่าต่อให้เหตุการณ์ร้าย ในอดีตบอกไม่ร้าย อนาคตอาจ จะ ร้ายกว่านี้ก็ได้
อืม ค่ะ ใช่ ใช่ ครอบครัว อา ค่ะ ค่ะ อา นี่ก็จริง นี่ก็จริง คือ คือเราว่า เตรียมพร้อมดีกว่าไหม? รับมือ
อืม เราเลยไม่ ใช่ เราเลย เราเลยไม่รู้สึกว่าจะต้องแก้อะไร เพราะว่าทุกวันเนี้ย ในทุก ๆ วันมันมีทั้งดี แล้วก็ไม่ดี อยู่ทุกวันนั่นแหละ อืม ดีมาก แย่มาก ร้ายมาก อืม
ใช่ ๆ เห็นด้วย มัน ๆ อืม ค่ะ อืม ชีวิตก็จะ พร้อมจะ เออ ชีวิตพร้อมที่จะแบบเล่นตลกกับเราเสมอแหละ เราต้อง มีสติอะ เราว่า อืม
ตาม level จริง เปิด แต่ถ้าถามว่าอนาคตจะพร้อมรับเหตุการณ์อะไรไหม? เราว่ามัน เราว่าทุกคนน่ะ มัน มันไม่ได้มีการเตรียมพร้อมอะไรในเบอร์ที่แบบไม่เคยเจอมาก่อนอยู่แล้วอะ
ค่ะ อืม ๆ ค่ะ สุดท้าย เราก็ต้องหาวิธีแก้ไขกันไปเนาะ
เพราะนั้นเรา เราเชื่อว่า เออ มันต้องยืดอกรับ แล้วก็ เออ เข้ามาแล้วก็แก้กันไป
ใช่ ๆ ใช่ มัน ถ้า ถ้ามันเหมือนเตรียมการได้ก่อนก็โอเค แต่มัน ถ้ามันฉุกละหุกจริง ๆ มันก็ อย่างเราเงี้ยค่ะ เราก็มีลูกเนาะ เป็นคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะ เราก็ถือว่าเราเตรียมการนะ เราแต่งงานปกติ เออ เราก็ไม่ได้แบบมีก่อนแต่ง หรืออะไรก็ว่าไป แต่มันก็ยัง ลำบากเลยนะคะ เรายังคิดเลยว่าคนที่เขาแบบมีลูกตอนไม่พร้อมเนี่ย เขาทำกันได้ยัง ไงอะ ขนาดเราแบบตั้งใจมีเลยนะ เรายังเหนื่อยเลย ค่ะ
ก็ต้องบอกตัวเองให้เข้มแข็ง อืม ค่ะ อือฮึ อือฮึ อือ ๆ ๆ ก็
เหนื่อยเลย อืม
ใช่ มัน มันเหนื่อยแหละ แต่เรารู้สึกว่า อย่างน้อยต้นทุนของความคิดมัน มันดีกว่า เรา เราไม่ได้ว่าทางที่แบบเขา เขาไม่พร้อม แล้วเขาไม่มีความคิด แต่แบบ
ค่ะ ค่ะ อา ก็ จริง อา
คือเขาเน้นความสนุก ความ puppy love มากกว่า